Знаешь, вот я заметил, что я очень критично к себе отношусь. Я вообще, как бы кажется, что ничего не успеваю, потому что вот я вижу какую-то цель, она меня вдохновляет, и вот, э, прямо вот меня даже может очень сильно как бы в в тянуть к ней, чтобы ее достичь. Но я потом смотрю, а, ну вот, что я какие-то шаги начинаю делать, а мой внутренний критик говорит такой: "Нет, ты очень плохо постарался, ты должен был всю цель, э, достичь за сегодня, сразу, э, ты должен был выучить язык <chuckles> за 1 день", <chuckles> условно, да. Вот. Э, и как бы получается, что я не ценю даже каких-то маленьких усилий, которые я делаю, да, э, когда не достигаю каких-то целей. Вот. И, м, как-то вот это меня очень сильно расстраивает, потому что, с одной стороны, вроде бы и я ставлю себе большие стандарты
Мгм.
и получается, что я не могу их достичь из-за того, что вот, э, такой сильный перфекционизм, который мешает мне действовать, в принципе. Да, из-за этого возникает какая-то такая самокритика, э, что вот <chuckles> я делаю еще меньше, да, из-за того, что я кри себя критикую. И вроде бы я это понимаю, да, но вот ничего с этим поделать не могу. Вот, может быть, м, что-то ты можешь подсказать в этом отношении?
Мгм. А, очень, э, жаль, что самокритика мешает тебе двигаться к поставленным целям. Я тебя прекрасно понимаю, что, э, с внутренний самокритик часто, э, не дает нам спокойно жить, и плюс еще, э, ты сам заметил, что у тебя, м, есть, э, склонность к перфекционизму. Это, конечно, наверное, э, достаточно, вот, да, вместе еще с с критиком, э, внутренним, э, когда это всё вместе, э, соединяется, это, достаточно, наверное, тяжело двигаться, и из-за этого, м, ну, в вместо того, чтобы был какой-то прогресс, это тебя наоборот как бы затормаживает. Я правильно тебя понимаю?
Да, это так. Мгм. Да, да, действительно так. То есть я, вообще, поначалу думал, вот, что мой перфекционизм, он мне помогает, потому что я всегда всё стремлюсь делать хорошо, вот, чтобы оно было красиво, вот, я очень ценю красоту какую-то, чт вот, какую-то последовательность, да, порядок, чтобы он везде был. И перфекционизм мне, как бы, ну отчасти в этом помогает. Но, с другой стороны, вот, он и не дает достичь мне, вот, этого вот какого-то порядка, вот этой завершенности, да, вот этой красоты, какого-то, вот, дела, которое закончено, да, потому что, э, вот, э, мои вс любые действия, которые я начинаю, они подве подвергаются, вот, жесточайшей критике, э, из-за того, что я, там, не сделал столько, сколько нужно, или не так хорошо, как надо было сделать, да. Несмотря на то, что какие-то, ну, действия, они действительно были правильными, в нужную сторону, э, вот. И, э, может быть, я действительно мог, там, не сделать, э, все намеченные планы, там, на день, вот, но, я вот так думаю, может быть, я слишком, м, много на себя беру, может быть, я, э, слишком, ну, много планирую, эм, столько, сколько, э, сложно любому человеку успеть на день.
Мгм. Мгм. А, ты знаешь, перфекционизм, э, с одной стороны- это здорово, потому что ты всё делаешь качественно. А, и ты всё делаешь хорошо и вот эстетично. Но, конечно, это имеет свою и обратную сторону из-за, хм, того, что, э, вот этот процесс, скажем, если, например, он вышел там за рамки какие-то временные, которые, в принципе, ты сам же себе и ставишь. А, или, скажем, например, процесс может быть, ну, м, он может пойти немножечко как-то не так, то есть там какие-то ошибки могут быть в процессе. То, э, конечно, человеку с перфекционизмом достаточно тяжело не слышать критику от себя же самого, а, да, в свой адрес. И это вот то, что происходит у тебя. Э, и <clears throat> очень бы хотелось тебя поддержать в этой ситуации и обратить твое внимание на то, что процесс- он важен. Конечно, цель- это, ну, э, м, так сказать, основная вещь, но процесс- он часто бывает не менее важен, чем, а, сама цель. То есть потому что в ходе процесса ты, э, м, исследуешь различные какие-то новые вещи, ты узнаёшь лучше себя, ты узнаёшь лучше окружение вокруг себя, а, ты делаешь ошибки, которые тоже очень необходимы, э, для потому что как даже есть такая поговорка, да, "на ошибках учатся". А, и, м может быть, иногда процесс бывает не самый легкий или, может быть, не самый там, скажем, красивый и эстетичный, но без него к этой цели бы невозможно было бы и добраться на самом деле. Ам, а, скажи, пожалуйста, а то есть вот этот вот Например, ты поставил Возьмем конкретный пример, да. Ты поставил перед собой задачу, ты начинаешь ее выполнять- и, а, ты можешь, в принципе, задачу эту вообще забросить из-за этой внутренней самокритики, или всё-таки ты доходишь до финального, а, конца?
Да, да. Мгм. Да, так и есть. М. Ну да. Мгм. Это правда. Мгм. Ну, знаешь, я стал замечать, что вот со временем я стал больше и больше таких задач, э, а, забрасывать, да. Я думаю, что вот эта вот какая-то кри критика, да, она вот как-то увеличивается вот, поглощает вообще всю энергию, чтобы что-либо делать. Потому что вот когда только вот стоит <chuckles> вот этот вот внутренний критик с к кнутом, да, и постоянно вот бьет вот так вот внутри за то, что я там что-то не так делаю М, вот, э. Да, и поэтому как бы я думаю, что в большинстве ситуаций я мне сложно что-то сделать до конца. Ну, иногда нужно, я делаю, но это не приносит никакого удовольствия, это только еще больше меня демотивирует. И вот т ты сказала про процесс. Я так подумал, э, действительно, э, вот я вообще никогда не ценил сам процесс. Вот мне всегда вот только цель, только результат, вот показатели, а что между ними- меня как бы никогда не интересовало. И вот, э, <chuckles> для меня это действительно что-то новое. Только что задумался вообще, что, оказывается, можно думать про про процесс. А можешь больше рассказать вообще, как его ценить, э, вообще, как мне, ну, вот сконцентрироваться больше вот на том, э, что вот мне делать здесь и сейчас, да, а не на том, что где я буду там через, э, какое-то время, да, когда достигну чего-то?
Мгм. Да, а, конечно, с, а, таким внутренним, а, жестким критиком с кнутом, а, достаточно тяжело, э, идти к цели. А, и н наверняка нужно будет работать как раз таки с этим. И, а, вот в этом как раз таки будет помогать, ам, р помогать размышление о процессе. Потому что процесс- это, э, скажем, это такая вот, э, более, ну да, э, черновая и грязная работа. Потому что результат- он сам весь по себе такой уже и красивый, блестящий, и это уже, ам, можно так сказать, как, э, что-то такое, как приз какой-то, да. Вот ты дошел до этого, и, ам, это твоя цель и награда. А вот сам процесс- это вот именно такая, э, тяжелая работа, э, ф к которой нужно относиться, конечно же, с таким пониманием, а, и уважением, и понимать, что без него просто, ну, не случится этой цели. А, потому что а а, ни а, между как раз таки вот началом и этой целью стоит весь этот процесс. И ничего страшного, а, что иногда, а, нужно над чем-то побольше поработать, ничего страшного, что ты, скажем, делаешь какие-то ошибки в процессе, потому что иногда, сделав несколько ошибок, ты можешь найти какое-то еще и лучше решение, чем изначально ты думал, э, которое решение может сработать. Поэтому, конечно, а, нужно так трепетно к процессу относиться, если возможно, и как-то начать договариваться, может быть, со своим внутренним критиком. Может быть, а, попробовать относиться к себе как к другу? Как ты думаешь? Вот представь себе, что твой друг идет к какой-то цели. И вот он проходит через этот процесс. Стал бы ты его критиковать? Стал бы ты ему говорить вот так, как ты говоришь себе? Или бы ты пытался бы его как-то подбодрить?
Мгм, мгм. <chuckles> Да, да. Мгм. Именно. Так и есть, да. Мгм. Интересно. Ну, знаешь, я к вот, э, ко всем своим друзьям очень хорошо отношусь. И как бы, даже если у них что-то не получается, я их ник никогда не критикую. И ко всем остальным людям тоже. То есть я очень лоялен, и вот почему-то тока к себе я очень жестко отношусь. Я не позволяю себе ошибаться, вот как ты сказала, да, что: "Ошибки- это хорошо". И от я как будто бы не могу внутри Я понимаю, что, с одной стороны, что это нормально, но не могу с этим согласиться почему-то. Мне вот, э, всё время кажется, что я должен действовать безошибочно, потому что вот, э, мне кажется, что я могу это сделать, что я там достоин того, чтобы сделать это без ошибок. И в кажется, что я из-за этого захожу в тупик. То есть вроде бы какая-то очевидная вещь, да, все мы ошибаемся, но как будто бы себе я позволить этого не могу, хотя вот мои друзья, конечно, я как бы всегда им помогаю и прощаю всех ошибки.
Мгм. Мгм. Э, попробуй отнестись, э, к себе как к другу. И, а, попробуй смотреть на ошибки как просто часть процесса, и, э, также попробуй смотреть на них, а, что они развивают- когда ты делаешь ошибки, они развивают определенную какую-то часть мышления твоего. А, и показывают тебе какие-то вещи, которые бы ты не смог бы увидеть, если б ты эту ошибку не совершил. А, поэтому, э, можно их включить как часть рабочего процесса и, может быть, а, тогда внутренний критик тоже начнет их воспринимать просто как часть процесса.
Мгм. Мгм. Ну, в принципе, это звучит хорошо. Да, я, э, могу об этом подумать, да, чтобы что-то такое применить. Вот. Я так, даже так задумался насчет тех ошибок, да. Я всё время думал, что ошибки отталкивают меня назад и тянут меня вниз. А в итоге вот отталкивает меня назад, э, не дает мне двигаться как раз таки мой перфекционизм. <chuckles> Как, да, как мне вот, э, раньше совсем по-другому казалось, да. А ошибки, наоборот, могут помочь двигаться вперед, вот, потому что это неотъемлемая часть процесса, оказывается. Вот как-то иначе я на всё это посмотрел, да, когда, м, через призму друга, что нужно как-то с к себе более лояльно относиться, с уважением и так далее. Поэтому я думаю, что применю это обязательно. Спасибо тебе большое за советы. Я думаю, что они были очень ценными.
Конечно, с удовольствием тебя выслушала. Спасибо, что открылся, и у тебя всё получится!